Sí.
Sí, ahí suben muchísimos videos de gente que, pues, muestra
Sí, ah, tienes razón, que rescatan. Entonces, e eh sería esa es una buena forma, este, mostrar co que adoptar animales es una buena idea, sí.
Ajá. Sí. Exacto, como que sensibilizan a la gente sobre el tema.
Eso es correcto, sí, yo he visto muchos temas de perritos que están en muy, muy, muy mal estado, y al final terminan estando felices, e eh, gorditos. Es bien im importante. Ya te hab la los animales forman parte de la sociedad y de nuestra vida, y y nosotros tam es responsabilidad de nosotros también de cuidarlos, porque forman parte de de de todo.
<chuckles> Ujú. Exacto.

Sí, yo yo creo que sí, ¿eh? Porque, mm, o sea, siento que le das la oportunidad a un perrito que ya la pasó mal, y, pues estás ayudando, quieras o no. Pero, por otra parte, siento que, o sea, la gente que, ha s o sea, los criaderos, por ejemplo, si no venden a los perritos, pues los matan. Entonces, estoy como
Oh, no sabia que So, ¿también los matan?
Sí, sí, sí, o sea, si no los venden, pues empiezan a crecer y ya, pues, ya no los necesitan, por así decirlo, y los sacrifican, sí.
Oh, caramba, no sabía esa parte. Yo pensaba que, más bien, los podían dar de adopción.
No, sí, los sacrifican.
Regalar. <gasps> Ah, pero es o sea, es algo bastante comercial, déjame decirte, porque si prefieren, este, sacrificarlos a a poder regalarlos, o colocar el caja, gratis, perros gratis, algo así, e es algo bien comercial.
Sí. Ujú. Ujú.

Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido?
Yo muy bien, ¿y tú?
Bien, bien, todo bien.
Oye, te por ah, ajá, sí, sí. <chuckles>
Mira, estaba pensan ah Tú sabes que estaba pensando, este, en esos refugios que hay para los animales. Que a veces es muy triste ir a es a ellos y conseguirse la mirada de esos perritos, esos patitos.
Ujú. Sí. Sí, totalmente.
<giggles> Da da bastante tristeza. Si no hubieran tantos prejuicios para la gente de ir a los refugios y prefieren comprar en tiendas
<chuckles> Sí. Ujú.
Este, no hubiera tantos animalitos a allí.
En la calle, sí sí, tienes, bueno, en los refugios, tienes toda la razón, ¿tú tienes animalitos adoptados? ¿Sí?
Sí, tengo 2, tengo 2, perritos. Tengo un perro que se llama Brody
¿Cómo se llaman? Ujú.
y una perrita que se llama Pepper.
Ah, ¿y tienen una historia?
Sí, ¿quieres que te la cuente?
Sí, por favor.
Okey, eh, Brody
Ujú.
fue adoptado, nosotros queríamos tener un perro, pero, que no fuese grande.
Ujú.